C'est ça, donc heu, quand quand tu as un enfant comme ça, le prof, en fait, heu, ça doit être très, très, très difficile, hein. C'est, heu
Ouais et Bien sûr, ah ouais. Moi, j'imagine trop. Ouais, ben, les en fait, dans la classe, ils bon, comme ils ont décelé son TDAH, ils ont aménagé un peu la classe pour lui, tu vois? Dans le sens où s'il a il i i il est pas prêt à se poser et tout, heu, en fait, heu, il peut aller, heu, dans s sur le côté, il y a il y a un il y a un endroit pour lui, voilà. Il peut lire, il peut jouer et tout, tu vois? Ouais, mais à au début, ben, s'ils avaient pas décelé ça, ils auraient ils auraient dit, ben: «C'est un enfant turbulent. Il fait que des bêtises», tout ça, tu vois? Mais en fait c'est parce qu'il est il a il a ce syndrome-là.
Mmh mh. D'accord. D'accord, ben, s quelque part c'est sympa, ça. Mmh mh. Oui. D'accord. Waouh! En fait, ouais c voilà, on voit qu'il y a une réaction de la part de l'école. C'est très bien, hein, c'est c ils laissent pas de côté, ils l'ont pas, heu, donc c'est c'est c'est un point positif aussi de q que l'école et les professeurs peuvent faire, c'est d'accompagner aussi les parents.
Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Mmh, ben, au au début les la les maîtresses étaient pas très réceptives mais c'est heureusement que la directrice, en fait, elle suit beaucoup ça et qu'elle veut mettre en place des choses pour aider les parents, tu vois?
Oui. D'accord, ç ça c'est bien, c'est une c'est une très bonne chose parce que c'est difficile, en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, heu, bah par exemple t avec tes enfants, ils passent plus de temps à l'école qu'avec toi!
Ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. C'est ça, je sais. <laughs>
Donc la prof connaît mieux ton enfant, par rapport à ses aptitudes, à sa façon d'être à l'école et cetera, que nous! Tu vois, on s on sait pas en fait.
Que toi. Mmh mh. Ouais, c'est ça mais mais tu sais, en moi moi, j'ai j'ai, heu, j'ai un enfant, on dirait, heu, c'est le jour et la nuit, hein. Mon fils, heu, à la maison, il me fait perdre la boule <laughs> mais à l'école, il est très sérieux et il travaille bien. <laughs> Heu j j'ai f
Ah oui! Waouh! Donc i i il se déchaîne à la maison, en fait?

Ben, en fait, j'ai j'ait fait rendez-vous à l'école. Enfin, on fait le suivi et tout. Il dit: «Ouais, bah, il travaille bien, il a des bonnes notes, il progresse bien nin nin et tout». Je lui ai fait: «Vous êtes sûr que c'est mon enfant? C'est mon? Je je ne sais pas, je ne pense pas. Parce que le mien, il peut pas s'asseoir une seconde. I il se lève, il bouge et tout». Il fait: «Bah non. Nous, heu, nous, il travaille bien, il bouge pas, il écoute bien et tout». Je fais, je dis: «Je pense que c'est pas lui. <laughs> Vous vous êtes trompés». <laughs>
Ouais. <chuckles> Hein hein, je vois. C'est pareil. C'est, heu, c'est c'est un petit peu le même même scénario, ici, heu, pour moi, puisque, heu, à l'école, j'ai que des re des des choses très positives
Heu. Ouais.
et puis, bah, tu vois? Ce week-end, il a fait très bon. On est allés à la plage, mais c'était un calvaire, la plage. C'était <chuckles> ah j'étais j'étais fatigué. Bah, le sable toujours partout, heu, dès qu'il mange, tout tombe. Il bah, i il crie, il hurle, il enfin, c'est un enfant, hein, tu vois? Donc les les autres, à côté, ils sont pas très contents, heu, peuvent faut faut être derrière, tu vois? Je peux pas le laisser, heu, c'est il y a beaucoup de vie, quoi, tu vois? Heu, donc heu, v ah alors qu'à l'école, ils me, ils ils me décrivent quelqu'un d'autre, quoi.
C'est vrai? Il a fait quoi? Ah. Ah. Ah, ouais. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Tout à fait. En fait, c'était pas c c'était pas du repos, quoi. Bah, oui, moi aussi, en mode je je lui ai dit: «Mais vous êtes sûr, c'est pas quelqu'un un autre enfant qui a le même prénom? Je sais pas, qui lui ressemble?» <laughs> Ils me font: «Non, non, non, c'est c'est bien lui», je fais: «Non, c'est pas possible». En fait, j'y croyais pas, hein. <laughs>
Ah non, c'était pas du repos, du tout. <chuckles> Mmh mh. Mmh mh. Ah oui, j'i j'imagine, heu, c'est c'est à peu près pareil, hein, mais heu, mais tu vois? L'idée de l'intelligence artificielle, justement, pour revenir à ça
Ouais.
heu, ça serait intéressant. Tu vois? On peut voir qu'il y a quelque chose, là. On sait pas comment c'est fait, exactement. Je vais essayer de chercher un peu plus, par rapport à ça, puisque ça fait que le cours et les profs, heu
Ouais. Ouais, mais- mais mais mais s'il peut, tu vois? Déceler des choses comme ça et heu, même, heu, adapter, en fait, heu, son cours par rapport à l'enfant, c'est bien, tu vois? Ouais.
C'est ça, c'est ça, le l'idée de l'ingen de l'ingen heu, de l'intelligence artificielle, c'est qu'il va, en fonction de l'enfant, de ses capacités, il va s'adapter et faire, heu, le cours qu'il faut pour lui, quoi, donc heu, ça va être incroyable, ça, hein.
Mmh. Ouais. Bien sûr, mais ça, ce serait super intéressant. Ouais, tout à fait. Bah, j'espère que ça arrivera, très prochainement.
Mmh? Alors, moi aussi, mais je pense pas que ça va arriver, heu, bientôt, au Portugal, puisque internet est arrivé, heu, tu vois? Je l'utilise pas beaucoup, non plus. C'est c'est un peu lent, ici.
Mmh. Peut-être plus tard? OK.